У меня появились проблемы со сном не так давно, и, о, я не очень понимаю, с чем это связано. М, ну, точнее, нет, я как бы примерно понимаю, но и мне очень странно осознавать, что это может быть с этим связано. В общем, э, я предполагаю, что это может быть связано с тем, что я долго, как бы, ну, засыпаю. То есть как: я ложусь, да, и у меня, а, глаза в телефоне либо в компьютере. То есть я что-то смотрю перед сном. И я знаю, да, про то, что, ну, лучше, как бы, там, за сколько-то, за какое-то количество времени перед сном не заниматься вот этим, потому что это как-то блокирует выработку вот этого меланина, да. И по итогу, а, ты просто не можешь заснуть. И как-то вот, знаешь, и, э, почему я немножко в прострации из-за этого: потому что обычно мне как раз-таки это всё помогает засыпать. То есть я смотрю какое-нибудь видео, или я слушаю что-нибудь на телефоне, или я даже читаю, или, возможно, играю на телефоне в какую-нибудь, не знаю, новеллу читаю, да. И мне, на самом деле, это помогает засыпать. То есть у меня, как ты знаешь, устают глаза потихоньку, я так потихоньку их закрываю, отрубаться начинаю, и в этот момент я просто так блокирую экран, и всё. То есть телефон выключен, и я уже всё, я в отрубе, скажем так. И здесь, э, а вот, у меня такое всегда работало, а в последнее время вдруг перестало работать почему-то. И я вот не понимаю, в чём причина, потому что, ну, это просто банально странно. Ведь, э, у меня этот способ к действию действует примерно, вот, ну, несколько лет подряд. То есть вообще без проблем было, а сейчас вдруг резко всё поменялось. И вот я даже не знаю, с чем это может быть связано и как вообще мне решить эту проблему, чтобы снова нормально начать засыпать.
Так. Ага. Так. Поняла. Да, я понимаю тебя. Действительно, что это сложно, да, когда ты раньше пользовалась какими-то методами, да, что у тебя сон был со с со сном не было проблем. Ты вроде бы брала телефон, планшет и, там, с смотрела видео или что-то играла, и п и тебе это помогало заснуть. Действительно, люди с этим сталкиваются, потому что привычки вырабатываются, и организм уже эту привычку воспринимает так, что ему этого уже недостаточно, чтобы, так скажем, подготовить себя ко сну. А, я постараюсь тебе помочь, а, потому что плохой сон- это действительно, оно намного влияет, и на твое общее состояние на следующий твой день, да, и в целом на работоспособность. Поэтому я постараюсь тебе помочь. А вот скажи, пожалуйста, а вот, а, как вот как долго ты обычно смотришь экран перед сном? Если вот брать, за сколько часов тебе ты там засыпаешь, ну, там, например, вот, ты понимаешь, что ты, м, ложишься в 10, и вот за сколько ты обычно смотришь на экран перед сном?
Да. Ага. М, ну, вообще я буквально засыпаю перед ним. Ну то есть как: <chuckles> я, э, компьютер выключаю просто потому, что он далеко стоит, и мне потом, ну, если я засну, то есть мне придется вставать, да, то есть просыпаться, вставать и выключать. Поэтому его я прям заранее выключаю. Но я остаюсь сидеть в телефоне довольно долгое время, э, где-то минут Ну, кстати, зависит от того, ну, выходной на следующий день или нет. То есть я могу прям зависнуть и читать там или играть, и тут уже просто, знаешь, из-за интереса, я не хочу пока спать. Но вот именно, если мы говорим про засыпание, то я засыпаю примерно минут 20-30 перед экраном. То есть если это телефон- я там читаю, или я играю, или я просто, там, не знаю, рилсы какие-нибудь листаю. То тогда я, м А, кстати, подожди, про рилсы. Про рилсы я, кстати, когда рилсы ри листаю, я наоборот хуже засыпаю, вот это странно. Ну, в общем, в целом, вот, где-то 20-30 минут мне хватает, чтобы чем-то позаниматься, и меня прям начинает вырубать конкретно. И я всё- я выключаю телефон, и я буквально через минутку уже засыпаю. Всё, я заснула. То есть мне это довольно легко дается за такой вот короткий промежуток, скажем так.
Так. Ага. Так. Мгм. М. А вот скажи, пожалуйста, как уж как когда начались эти проблемы? Вот ты говоришь, что ты несколько лет этим пользовалась, и вот как давно у тебя появились эти проблемы, касаемо, вот, что тебе уже вот то, что ты раньше делала, какие-то, так скажем, ритуалы перед сном, посмотрев телефон? И вот ты только что сказала, что благодаря, ну, вот ты понимаешь, что вот рилсы, если ты смотришь, что-то читаешь, у тебя этих проблем нет. Но если ты смотришь постоянно рилсы, то ты начинаешь плохо засыпать. И по сколько еще по времени ты после этого не можешь заснуть?
Ага. Да. Ой, вот, кстати, да, вот рилс, я почему обмолвилась, потому что я в моменте такая сказала, и потом подумала, что нет, все-таки когда именно рилсы смотрю, а, я очень плохо засыпаю. Возможно, знаешь почему? Потому что там, а, часто какой-то эмоционально чувствительный контент попадается, будь то что-то очень хорошее, не знаю, какие-нибудь коти котики умилительные, да, либо это может быть что-то такое не очень хорошее, там, не знаю, жестокость какая-нибудь, да, или новости, да. Обычно в последнее время очень страшные новости. То есть, возможно, это связано с тем, что я вот как-то эмоционально возбуждаюсь, и в итоге не могу заснуть. То есть, ну, начинаю думать об этом, прогонять эти мысли и дальше листаю, листаю, и вот это как немножко наркотик какой-то получается. Потому что, а, я чувствую, что у меня глаза уже, вот не знаю, они прилипли уже как будто бы к к экрану, и, но при этом они уставшие. И то есть, казалось бы, надо бы всё уже отложить и заснуть, но нет, не могу. И то есть вот тут прям, наверное, мне кажется, срабатывает какая-то зависимость даже. Вот как ты думаешь, вот в этой ситуации что можно попробовать сделать, чтобы вот, ну, не залипать банально?
Так. Поняла. Так. Действительно, я тя очень сильно понимаю, что люди, когда очень м много контента потребляют, у них настолько мозг перегружается, да, и им очень сложно переключиться, так скажем. О он посмотрел, там, или какой-то развлекательный контент, или какой-то мимишный, там, такой контент, или же такой серьезный контент, который вызывает у нас сильные эмоции. Да, действительно, такой контент перед сном- это очень, м, сильно влияет на мозговую деятельность. То есть мозг не понимает, э, он должен вроде засыпать, а тут ты даешь ему способ, так скажем, а, дальше работать. И он такой: "Я же вроде должен спать". И он выв не пр не понимает. И есть такое исследование, что если ты смотришь часто перед сном на экран, и где там есть импульсивные такие, так скажем, меняющие резко картинки, то, что ты же рилсы смотришь, они там не по 10 минут же идут. И, значит, э, твой мозг воспринимает это как, а, солнечный свет, и поэтому он думает, что ты не с не будешь спать. Почему? Потому что он думает, что это солнечный свет. И зачем спать? Ты же вроде, солнце вышло, значит что? День начался. И то есть он не понимает, что это экранный свет, а он думает, что это естественный солнечный свет, поэтому к с этим нужно работать. Я те обязательно помогу. Скажи, пожалуйста, у тебя как ты относишься к каким-либо простым вечерним привычкам?
Да-да. Да, да-да, мгм. Мгм. У да, нормально, м, я как бы, знаешь, я их нь специально никогда не вырабатывала, честно говоря. Но они у меня как-то само собой вот появились. Даже вот с этой привычкой, вот смотреть что-то перед сном, а, она у меня сама собой появилась, еще, наверное, потому что я как бы живу одна, и у меня из развлекательного только вот, а, компьютер, да телефон. И поэтому, так или иначе, это, знаешь, наверное, а, совпадает с тем, что у меня было в детстве, когда я частенько засыпала перед телевизором на диване, и меня потом родители переносили на руках в в кровать, в мою, в комнату. Вот, э, то есть, видишь, в целом как будто бы для меня смотреть что-то и засыпать, это, ну, нормальное явление. То есть я спокойно засыпаю. Но вот бывает так, что в последние, м, получается, 2 где-то месяца у меня, а, с поначалу, значит, это было, там, несколько ночей просто, да. Я, там, поздно очень могла засыпать из-за того, что как раз-таки, а. Как это получалось? Я обычно, знаешь, вот, кстати, если проследить, получается так, что я начинала с рилсов, потом, чтобы заснуть, я начинала, например, смотреть что-то другое. То есть именно долгий какой-то ролик, который обычно помогает мне засыпать. Но, видимо, после рилсов я была в таком возбужденном состоянии, и оно, ну, не сработало, видимо. То есть вот, может быть, это как-то связано. Вот я просто сейчас вспоминаю, и мне кажется, вот так примерно и получалось всегда. Вот, но при этом ощущение, что все-таки вот эта привычка засыпать, э, перед, э, экраном телефона, там, читая что-то, или смотря что-то, или слушая, она тоже постепенно сходит на нет как будто бы, и я всё хуже стала засыпать вот под эту привычку. Вот, вот, как-то вот, не знаю.
Так. Мгм. Так. Так. Поняла. Я понимаю тебя, да. Да, я тебя понимаю, что действительно это тебя тревожит, и то, что т проблемы со сном, они тебя, так скажем, беспокоят. Ты молодец, что ты сдаешь, э, ты хочешь изменить это, да. Главное здесь сейчас, можно попробовать несколько вариантов. 1, да, это снизить, э, так скажем, о вот это возбуждение перед сном. То есть короткие успокаивающие ритуалы ввести. Это может быть, взять, открыть, даже если это зимнее время, на на 20-30 секунд открыть окно, проветрить комнату, чтобы у тебя был, такая скажем, поток свежего воздуха в, э, в комнате. Во-вторых, полностью закрыть все, а, так скажем, жалюзи или шторы, чтобы у тебя было То есть, когда ты закрываешь, чтобы, пока, когда ты ложишься спать, чтобы у тебя не было никакого источника света, откуда. Чтобы у тебя не было, так скажем, для глаз раздражающего фактора, никаких красных точек от, там, пульта или телевизора. Всё нужно выключить, создать такую, скажем, полную темноту. И если тебе хочется под что-то засыпать, попробуй включить не на телефоне именно смотреть, а включи, не знаю, а, поставь телефон рядом. Поставь, э, как если ты берёшь какое-то приложение, не знаю, там, "Яндекс Музыка" или Apple Music, там можно поставить таймер, чтоб, типа, через 30 минут у тебя он выключился. И поставить какое-то расслабляющую или лекцию, то, что тебе интересно, или аудиокнигу, которую ты можешь послуш И под это, пай если тебе тяжело именно т просто в тишине засыпать, попробуй, чтобы это не смотреть, а именно слушать. И таким образом ты, закрыв глаза, слушаешь, что читает, тв так скажем, собеседник твой в телефоне. И таким образом ты сможешь вот эти вечерние привычки потихонечку, потихонечку снижать вот эти возбуждающие факторы перед сном.
Так. Ага. Ну окей. Мгм. Ага. Понятно. Ага. Да. Понятно. Слушай, да, правда. Я вот, э, кстати, заметила тоже за собой, что периодически, когда я вот открываю окно прям перед сном, мне намного легче засыпать. И у меня даже была такая ситуация, когда я тоже вот не могла долго заснуть, и я по итогу взяла, открыла окно, э, отошла буквально там в ванную комнату, вернулась, э, легла. То есть, да, я закрыла окно, легла, и я поняла, что мне намного легче стало засыпать, потому что как будто бы свежий воздух, э, пришёл, да, в комнату, и как-то вот даже, ну, менее душно, может, стало, не знаю. Вот, э, а насчёт, э, вот этих подкастов, э, да, да, я думаю, это хорошая идея. Потому что, м, как будто бы мне просто нужно, чтобы, может быть, мой мозг фокусировался на каком-то, знаешь, в этом, э, дальнем шуме, каком-то разговоре, вот что-то такое. Потому что мне так становится как будто бы легче абстрагироваться, наоборот. То есть в полной тишине я-то могу, а, заснуть, в принципе, но это очень редко происходит. Вот, и, кстати, вот я хотела ещё спросить: а в принципе, вот этой привычкой, да, новой, нужно ей каждый день пользоваться или вот, в принципе, когда, вот, настроение есть или когда хочется? Вот как ей её использовать?
Так. Да, п Так. Мгм. Обязательно постарайся вводить эти привычки каждодневно, чтобы ты смогла снизить вот этот градус. И потихонечку, если не получается, то через день. И таким образом у тебя это войдет в привычку. И таким образом ты сможешь, а, снизить вот этот затруднение перед сном. Я б я очень рада, что ты поделилась со мной этими, этой ситуацией, надеюсь, то, что я тебе порекомендовала, ты воспользуешься, и твой сон, он улучшится со временем.
Да, спасибо большое за уточнение. Я обязательно воспользуюсь этой идеей. Спасибо.